Eh, mamma mia, però.
Soprattutto se è grande, mi son tornati quadri l'altra settimana, io torno <clears throat> su al mattino con 2 cani e mi di "ci sono i quadri", "eh, guarda non ce la posso fa" come faccio andar giù con poi torna mio marito, torna presto li prende papà, perché sennò si comunque sto pensando che io da ragazza quando studiavo e facevo le pause
Mh-mh. Eh, no. Torno dopo. Mh. Sì.
<clears throat> che già fumavo, ma fu fumavo pochissimo magari mi mettevo avevo il giardino fuori. <clears throat> Scusami. <clears throat> la pausa non era una vera pausa, perché io mi portavo giù il libro e fumavo col libro. Se io mi fossi messa a camminare 1/4 d'ora per il giardino forse sarebbe servito molto di più, perché staccare il cervello serve.
Sì. Ah okay. Figurati. Ah. Mh. Eh sì, secondo me sì. E poi da quello che so io, da quello ch che mi ricordo, ehm, il il dormire comunque, ehm, aiuta molto a, mhmm, co a memorizzare quello che hai studiato. Quindi il il pisolino dopo la scuola io lo facevo sempre, mi ricordo, perché ero stanchissima e poi però mi ris mi risvegliavo
Mh, Sì. Sì, guardati sempre Mh. Anch'io quando tornavo da scuola certe volte iniziavo a studiare e rimanevo lì stecchita. Non
Eh sì, eh però mi ricordo.
Mi sedevo sul letto a studiare e ciao. Sì, sì.
Ah, sul letto? Io no. Io studiavo per terra sempre. Sì, sì, sdraiata per terra, on sulla scrivania veramente pochissimo e poi avevo un tavolo da disegno, quello con le le squadre per cui, insomma, li dovevo stare in piedi proprio, eh, quindi
Sì? Io la spalliera del letto, uno ci metteva il cuscino. Certo. <clears throat> No, scrivania no. Scrivania non era Mh. Eh sì, no lì non mi addormentare.
Addormentarsi in piedi ah, lo dubito guarda. <chuckles>
<clears throat> Non ci sono ancora quei s come Eta Beta, non ci sono ancora arrivata.
<chuckles> <chuckles> No, io ce l'ho un amico che si addormenta ovunque, quindi penso che lui sia riuscito anche in piedi. Sì, sì, sì, ha una capacità di di e di addormentarsi incredibile, quin que lui la pausa penso che non sia complicata.
Però mi si Uhm, veramente? <clears throat> Non parlo più. O sennò sai è una cosa stranissima per me? Io avevo una collega che d'inverno spero asc ehm, accendesse l'aria condiz ehm, l'aria calda, andava in macchina in pausa pranzo per dormire 1/4 d'ora.
Mh. Mh-mh.

Ah. Ma sai che ce l'avevo ce l'avevo anch'io?
Eh, quelli che dicono che si rigenerano un quarto d'ora la ma come fai a rigenerarti in un quarto d'ora, 20 minuti.
Mh, guarda che è vero, sai che è verissimo? Ah, Io dic io sapevo 20 minuti però, infatti mi ogni tanto lo faccio. Mi metto la la sveglia 20 minuti e e e riesco a risvegliarmi in effetti ti svegli benissimo perché non non sei rimbambito e anzi sei
<clears throat> Cioè, non ho capito. Sì era sul quarto d'ora 20 minuti, una cosa così. Sì. Mh, no, ehm, il problema è quello, perché se io dormo, guarda che una domenica ho anche 3 ore morta, è venuto a vedere mio marito se ero ancora viva. Ma re recupero recupero dalla settimana, e però sei tutto rimbambito, cioè, non ci capisci più niente quando dormi così di pomeriggio. Però io addormentarmi a volte, 'sto quarto d'ora, 20 minuti, ce lo metto già per addormentarmi. Se mi suona la sveglia, come fai?
Mh-mh. Eh sì. <chuckles> Eh sì. Mh-mh. Ah okay. No, ma poi è folle andare a casa in macchina per poi tornare. No, quello lo trovo abbastanza cioè complicato. Comunque anch'io pausa, anch'io fumo e quindi la sigaretta sì, sì, non tantissimo però insomma una pausa sigaretta ogni tanto la faccio anch'io.
Eh. Ah, anche tu. Infatti io tossisco. No, fumo. È l'unica cosa che non mi hanno ancora tolto. Poi mi toglieranno <chuckles> Mi tolgono anche quello.
<laughs> Ma scusa ma fumi tanto?
Eh, mio pacchetto me lo faccio, eh.
Uh caspita, è tanto sì. È troppo però ti dà questa bella voce interessant
Tu, poco? No, ma non era così. Adesso andando avanti negli anni si non era per niente così.
Mh. Eh vabbè, eh sì, si cambia dappertutto voglio dire, eh. E quindi dai, noi le nostre pause ce le facciamo. No, meno male che guarda pensavo peggio, lavorando da casa pensavo che mi sarei attaccata al frigo. Invece alla fine non neanche a me.
Mh. Mhmm no, a me quello non viene. Magari mi faccio un giro vabbè, vado spesso in bagno visto la quantità d'acqua che bevo quindi, però onesto ci sto una vi <clears throat> Sì, magari esci e trovi un essere umano con cui parlare 2 minuti, già ti cambia. <clears throat>
Sì anch'io. La passeggiatina poi ogni tanto vado a far la anche la spesa. Brava anche, chiamo mio papà per sapere come sta, le mie amiche, per vedere se se sono ancora vive, perché no non ci vediamo mai. È vero, tu hai il cagnolino. <chuckles>
Mh, sì. O sennò vado fuori, il cagnolino, basta le dici: "Bello" si mette a pancia in su e gli fai tutti gli fai va tutte le coccole. Lui è un patatone.
E non vede l'ora di uscire. A me quella è una bellissima pausa comunque.
Sì, fa bene, cioè, loro fanno molto amicizia. Poi lei è sensibilissima assolutame devi vedere ieri che uscivo poi a sono uscita 2 volte e son rientrata. Tutte le volte che usciamo lui ci guarda per dire: "Ma no, ma è vero, ma state scherzando? Voi uscite?" E poi quando torno io ho un rossetto rosso che metto qualche volta. Che fa fatica a andar via con l'acqua micellare, me lo toglie in buona parte lui.
Dai, perché ti rilassi, cammini, ve se stai fuori, <tsk> eh. Il cagnolino. <chuckles> Okay. Mh-mh. Amore, che bello il tuo cane.

Comunque andare. <clears throat> Ciao.
Wow, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, bentrovata. Parliamo di pause
Senti, di cosa parliamo? Ah.
pause regolari.
Uh, sai che ne ho appena fatta una?
È per prevenire il burnout lavorativo?
No, l'ho fatta perché p secondo me è la è è la primavera. Io penso sia questa cosa qua. Ehm, sì perché vabbè, stamattina lavoravo eh, vero? Oh stamattina lav ho lavorato mh, tranquillamente. Poi intorno alle alle 3 così, mi è venuto un sonno micidiale e fortunatamente lavorando da casa mi son messa a letto a dormire <chuckles> e ho fatto un bel pisolino.
<chuckles> <chuckles> No, ma stanca la primavera, eh, senza scherzi, stanca tantissimo. A me viene sonno di più da quando è primavera. Mh. Mh. <chuckles> Ecco. No, ma anch'io ci son dei pomeriggi che comunque dai il mio pisolino me lo faccio, perché dico: "Mamma mia, cioè non arrivo a sera così". <chuckles>
Ma no, no, poi vabbè, io quando faccio le pause purtroppo, ehm, mi metto a fare i lavori di casa, non so tu. Eh, mi metto a piegare il bucato. <chuckles>
beh, dipende eh, se son stanca e ho sonno non è il momento migliore perché, cioè, procederei come una formica. No ma poi mi stufo, se son stanca no, devo avere lo sprint.
<chuckles> No, se ho sonno faccio andare la lavatrice almeno, ecco, almeno quello. Eh, perché
No, la lavatrice l'ho fatta anch'io. Appena mangiato, tac, che ti infilo una lavatrice. Mi serviv
Eh, perchè quando vedi che c'è il sole dici: "Ma sì, così stendo stendo fuori e e si asciuga meglio".
Mi serviva la lavatri Mh, sì, giornate di si
E quindi, insomma, le mie pause sì son così, perché se no veramente rischio di stare tutto il giorno al computer. Mh.
No, per aumentare la nostra prod produttività, secondo te possono le pause regolari aumentare la nostra produttività?
Sì. Secondo me sì, però adesso non è che io io faccio pausa diciamo ogni 40 minuti, mezz'ora. Proprio
Ah, ma ti stai proprio a guardare o te le senti tu, voglio dire, il ritmo del tuo corpo che ti dice
No, più o meno guarda e oramai il corpo si è abituato, che più di quel tempo lì sedute non riesco a stare, e quindi mi devo alzare a fare qualcosa.
Sì. Ma sì, veramente ti si appiattisce, non facciamo nomi, ti si appiattisce. Però mi sento che mi fa male dottore, son seduta, non ce la faccio più.
Esatto, si appiattisce <chuckles> quella cosa che abbiamo di dietro. <chuckles>
Ecco. Ah si appiattisce veramente. Ma di quanto le fai tu le pause? O se no, quando fai una cosa qualsiasi o quando studiavi, metti.
No, sì e sì, e poi anche per la schiena. Ma sì, ma quando studiavo no, ero più regolare quando studiavo, ero meno cioè ero molto concentrata. Ri
Però riuscivi andare avanti delle ore e ore senza fermarti?
Eh, sai quando riuscivo andare avanti delle ore senza fermarmi mai? Quando quando andavo a scuola e di dovevo disegnare; dovevo insomma per me era un piacere.
Eh. Ah beh, perchè ti piaceva tanto, dai. Era un piacere per te, eh beh allora sì, perfetto.
Ma chi non mi sarei fermata mai. Ah, quando c'era l'intervallo tra un'ora e l'altra mi dispiaceva quasi.
Sì.